Gak ada, itu bener-bener tawar ama dia iya, jadi dia ngejar proteinnya aja kali bener-bener mungkin mau sehat gitu ya jadi dia gak digoreng gitu dan bener-bener direbus doang gitu. Lucu juga sih saya lihat. <chuckles>
Oh, gak ada. Waduh ya ya ya ya ya ya ya. Heeh, betul betul oke. Iya iya iya iya. Nah, makanya kalau padahal kan kalau bumbu itu ya, kalau setahuku bumbu itu kan rempah-rempah itu kan bagus untuk kesehatan ya, kenapa kok, eee, makanan sehat itu malah minim rasa ya kadang-kadang kan aneh juga tuh heeh kayak umpama yang heeh wal kayak apa kayak kalau kita lihat video-video apa namanya tuh video makanan sehat itu cuma dikasih apa minyak zaitun, olive oil gitu kan, kayaknya kan eee buat apa gitu kayaknya kan jahe juga sehat apa kencur apa apa namanya tuh, merica kan juga nggak berbahaya bagi tubuh kayaknya ya gitu. Cuma kan
Heeh. Nah. Nah, bener. Heeh, nah itu dia. Oh, iya, bener juga ya. Heeh heeh heeh. Iya iya iya. Oh, iya, bener. Bener bener, bener. Oh, iya ya bener, seh bener, bener bener bener, jadi aneh juga bener ya.

Cuman kan, apa namanya, bahaya kan cuman minyaknya ya? Ah, itu, ah, ya masih oke lah kalau direbus tapi dengan bumbu-bumbu kayak teman Masnya tuh tempe gitu, tempe direbus. Tapi kalau full bumbu kan oke juga, kayak dibikin
Iya. Heeh. Nah. Heeh. Iya. Iya, itu dia. <laughs> Iya iya. <chuckles> Ek Ha! Itu dia, bener! Itu dia, makannya kek bener bener dan ya memang bener, Mas, yang kayak Mas bilang juga kayak yang tadi kan, olive oil, gitu kan, sebenernya kan, eee, ya minyak tapi kan, eee, mahal juga, gitu kan, olive oil kan, kita kan jadi kan mikir yang praktis juga gitu, maksudnya kayak tadi, Mas, kita bumbukan bisa ketemu di pasar, bisa bikin, gitu kan. Bisa beli yang udah jadi juga bumbukan, jadi lebih gampang gitu, daripada kita kan kalo olive oil kan, eee, lumayan mahal tuh dia tuh, 1 botol aja udah berapa puluh ribu gitu kan, apalagi yang bagus gitu kan, kita kadang-kadang mikir yang praktis aja yang murah gitu kan. Tapi tetap sehat, gitu sih.
Heeh, tanpa minyak, heeh, gitu. Kayak Mhm. Heeh. Iya, gitu. Heeh. Nah, kayak gitu. Heeh. Iya, betul betul, mhm. Nah, gitu. Iya, betul betul. Heeh, kayak apa namanya, gado-gado itu kan, uh, rasanya enak, kasih cabe, kasih apa namanya, eee, kan gado-gado sayur semua, heeh, sayur-sayuran asal jangan dikasih lontong juga, udah tergolong sehat banget itu sebenarnya.
Nah. Bener bener. Oh, iya ya. Sayur-sayuran. Heeh, bener. <laughs> Iya iya iya. Bener bener bener bener. Iya. Bener bener.
Kalau udah pakai lontong ya kita ilangin, gitu, itu kan juga enak ya, kalau makanan Indonesia tuh terus juga ada cabenya eh, lalapan aja deh kayak orang Sunda deh. Lalapan full tapi kan pakai cabe itu dabeda apa, ulekan cabe sama tomat aja udah enak gitu. <chuckles> Kayaknya makanan sehat tuh nggak perlu ini deh ha harus rasanya tuh harus enak juga kalau menurut aku.
Bener bener. <laughs> Iya iya. Bener. Bener benar. Bener bener. <chuckles> Jadi iya iya iya, kalo orang luar neg Maha ha mmm. Bener. Bener bener bener, dan gak perlu mahal gitu kan, ya kan, kalo oh, kalo kayak misalnya kayak, apa namanya tadi, apa namanya, gado-gado kan, kalo luar negeri mungkin nyebutnya salad, gitu kan ya. Padahal ya kita sayur aja biasa gitu kan, pake bumbu kacang, gitu kan. Iya, gitu. Dan, eee, macem-macem lah gitu. Mhm mhm, gimana?
Nah betul. Ah, iya iya, bener banget. Sayur aja, betul betul. Mmm. Mmm, tambahin telur. Tambahin telur, udah ya lengkap tuh, itu ibaratnya tambahin telur, telurnya 2, gitu, makannya udah lengkap begitu, makanya heeh, betul betul. Eee, menurut Masnya nih, selain makanan nih, ada kebiasaan lain nggak sih yang bisa menjaga kebugaran tubuh tuh?
Ya, itu dia, makin sehat. Bener. Wah keny kenyang tuh. Kayak gitu. Mhm. Heeh. Nah. Bener, bener bener. Nah, itu tadi yang kayak saya cerita-cerita tentang teman saya, Mas, jadi kayak misalnya kan dia ada pole pola intermittent juga kan sama kayak Mas. Tapi dia juga diimbangi dengan memang olahraga, Mas, dia itu, dia rutin olahraga te setiap habis pulang kerja, dia mungkin angkat beban gitu dan, eee, olahraga-olahraga ringan gitu misalnya dia peregangan, kayak gitu-gitu dia. Eee, memang membantu banget gitu buat dia kebugaran tubuh gitu, jadi keliatan banget memang dia di jadinya lebih fit, lebih lincah gitu. Itu sih, jadi saya juga terbuka gitu wawasan saya gitu, Mas, untuk jaga kesehatan. Gitu sih mungkin ya, kebiasaannya. Heeh.
Ya. Oke. Heeh, betul betul. Hmm. Mmm. Iya. Oh. Ya ya ya. Iya, ya ya ya ya. Oke, bet betul, iya, apalagi kan kesel kalau sekarang kan bisa didukung juga dengan olahraga, gitu ya. Perlu juga kita melatih paru-paru kita, jantung kita, supaya tetap segar, gitu ya. <chuckles> Makanya memang, eee, apa, diet aja sebenarnya nggak cukup, gitu ya, harus di diimbangi dengan olahraga, walaupun olahraganya ringan deh, kayak jalan kaki ataupun
Hmm. Nah, itu dia. Bener. Bener bener. Bener. Bener banget. Bener, bener bener. Bener. Bener.